Allora, ti dico la verità, io prima dicevo di no, "Non ho voglia", poi onde evitare diciamo che succedano discussioni
Esa ehm, eh, ho capito, sì, sì.
Sì, perché comunque succedevano sempre discussioni, sai, sul gruppo di WhatsApp, che ho con questi amici, allora sempre dicevano: "Tu non hai mai voglia di uscire con noi," queste cose qui. Allora a un certo punto ho iniziato tra virgolette ad "inventare delle scuse", no, diciamo "bugie bianche" tra virgolette, magari dico: "No, non mi sento bene, no, ho un impegno" e magari no non è vero, capito? Ma perché, ehm, se dico di no, non ho voglia, magari inizia un po' la tragedia gre greco-romana praticamente e quindi per quel motivo "evito di dire la verità" tra virgolette, perché ci ho provato, eh di mi hanno un po' attaccata.
Sì, sì, sì, ho capito ho capi ho capito perfettamente, ehm, la situazione. Sono cioè no non è che son morbosi, sono diciamo attaccati ecco, quello sì. Ehm, ecco io quello che ti potrei suggerire è: 1 magari, ehm, parlarne un po' con loro anche perché quello cioè, e s cercare di fargli capire come sei tu, ma secon ecco, quello sì.
Tu dici? Cioè nel senso di provarci anche se mi hanno un po' sai, quando dicevo: "Non ho voglia di uscire", magari senza argomentare, eh, perché magari il mio errore è stato non argomentare.
No, ma magari quando magari una sera che se siete insieme o qualcosa, ehm, cioè digli un po' la verità: "Guardate ragazzi non è che non" "non esco perché non voglio uscire con voi. Non esco perché magari d'inverno mi piace di più sono più casalinga". Sei tra virgolette un po' "pigiamosa," ehm, permettimi il termine, e quindi soprattutto magari dillo magari con le amiche, quindi penso che ti capiscano.
Mhmm, sì, sì, sì, sì, in in in inverno.
E poi, e poi, ehm, qualche volta prendili contropiede, cioè nel senso, magari se capita qualche giornata o weekend un po' più caldi del solito, ehm, prendili in contropiede e proponi tu qualcosa.
Mh-mh, cioè?